नहीं, बहुत सारे रीति-रिवाज़ अलग होते हैं। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, वो भी मंत्र तो मंत्र तो सेम ही होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं, दूल्हा दाहिने बैठेगा, दुल्हन बाएँ बैठेगी, और ये पल्लू इस तरह बाँधना है, इनके दुपट्टे में ये वैसे बाँधना है, गाँठ नहीं होनी चाहिए, और आपको दाहिने मुँह करके चलना है, आपको बाएँ मुँह करके, मतलब इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें। ये बड़ा कल्चरल डिफ़रेंस था। मुझे भी समझ में आया। मुझे भी नहीं पहले पता लगा था कि इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोनों पंडित जी लोगों का आपस में बड़ा मतभेद हो गया और बहुत मतलब गरम हो गया था माहौल, तो फिर मैंने ही शांत करवाया सबको। मैंने कहा, "अरे! भई, ये क्या है? जिस कॉज़ के लिए आप आए हो"
हाँ। हाँ, हाँ, वही तो। अरे, रे, रे! हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। <laughs> अच्छा, तो क्या किया फिर? दोनों दोनों का मिले-जुले स्वरूप में विवाह किया आप लोगों ने, या दोनों ही तरीकों से किया, इधर के भी और उधर के भी?
हाँ, हाँ। देखिए, दोनों तरीके से करना पड़ा फिर। मतलब
ओहो! फिर तो मतलब ये बात हो गई कि अ, आप दोनों के गठबंधन की जो गाँठ है, वो दुगुनी मतलब मज़बूती के साथ में जुड़ी है, ये कहा जा सकता है। है ना? जी, जी, ये तो अ, ख़ैर अच्छी बात है। देखिए, ये कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ, ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, तो ये जो अ, अलग-अलग तरीके के जो संस्कृति थी अ, उसे मतलब नकारात्मक नहीं रही, आपके लिए तो बाद ही अच्छा रहा। मतलब अच्छी मज़बूत गाँठ 2-2 बार आप दोनों की विवाह की जुड़ चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि इसके बाद में फिर क्या हुआ?
हाँ, हाँ। <chuckles> हाँ, नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ ठीक बात। <chuckles> हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। अ, वही सारी चीज़ें चलती रहीं कि बड़ा विवाद हुआ शादी में। फिर उसके बाद लेकिन ये रहा कि भई, दोनों का विचार यही बना कि, "ठीक है, चलिए, दोनों के रिवाज़ फ़ॉलो होंगे, रीति-रिवाज़। आप अपने हिसाब से करिए, हम अपनी तरफ से करेंगे।" दोनों पंडित जी लोगों को फिर मैंने थोड़ा-सा दूरी पे बैठाया। वो लोग एक साथ बैठे हुए थे असल में, और दिक्कत ये आ रही थी, जब आप, देखिए, आप क्या कर रहे होते हैं ना, पूजा कर रहे होते हैं, तो चढ़ावा भी देना होता है, पैसे भी देने होते हैं। उसमें भी निगाह उन दोनों लोगों की पड़ रही थी। उनको लग रहा था कि, "यार, ये क्यों उठा रहा है, ये इनकी तरफ से अगर दिया जा रहा है?" तो उनकी तरफ के पंडित जी का ये कहना था कि, "उनकी तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं, वो मुझे मिलने चाहिए।" और हमारे तरफ के पंडित जी का कहना था कि, "नहीं, उनकी तरफ के भी हमें चाहिए, मैं लड़के का पंडित हूँ।" तो इस बात पे भी विवाद हुआ, बहुत विवाद हुआ।
हाँ। हुँ। जी। <laughs> बिल्कुल। हुँ। हाँ। <laughs> अच्छा। हुँ। अब ये मतभेद का मुद्दा, लेकिन बदल गया था, देखिए। यहाँ वो जातिवाद नहीं था, यहाँ मतभेद कुछ और हो चुका था। <laughs>
हाँ, बिल्कुल। <chuckles> वही चीज़ है ना कि आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से, देखिए, अपना महत्व जो है, वो बदल लेता है। वहाँ पे सामाजिक ढाँचा सब भूल जाते हैं लोग। वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। यही सारी चीज़ें होती रही, बहरहाल अ, सक्सेसफुली मतलब कार्यक्रम संपन्न हुआ, फिर रेफ़रेंस तो।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। बहुत अच्छी बात है, देखिए, और हम हम तो शुभकामनाएँ देते हैं आपको कि अपनों का ये अ अ, दुगुना जो गठबंधन है, वो आगे भी यूँही अच्छा चलता रहे, आप दोनों हमेशा खुश रहें। अ, देखिए, बहुत ही दिलचस्प <chuckles> मतलब बातचीत रही और पंडित जीयों का जो मतभेद था, वो तो वाक़ई लाजवाब ही रहा। अ, समाज की राय किस तरह से, देखिए, बदल जाती है और जो समाज के जो ठेकेदार थे, वो किस मुद्दे पर मतलब मतभेद बनाए हुए थे, ये द जान कर के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, देखिए, आपने जो अनुभव साझा किए, इतना वक़्त दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ। धन् धन्यवाद। जी। हुँ, हुँ। <chuckles> <chuckles> जी। सही बात है। जी। <chuckles> जी।